Also, was ich definitiv hier raushöre, ist, dass du 'n supergeiles Hobby hast, was dir richtig Spaß macht und dann kannst du auch noch tanzen. Wenn du dir da 'n bisschen mehr Zeit einräumst und dir da 'n bisschen mehr, ähm, gönnst, dann kannst du diese Zeit zwischen Arbeit und Freizeit natürlich wesentlich gesünder gestalten. Zumal, wenn du sagst, du bist in diesem, äh, selbstständigen Job, äh, sehr flexibel, dann kannst du ja auch immer 'n Stündchen arbeiten, 'n Stündchen zocken und so weiter und so fort und kannst dir da 'ne richtig gute Zeit machen, sodass sich das nicht nach 'ner Belastung anfühlt. Sicherlich, die Tage gehen d äh, ziehen natürlich so ins Land und man denkt sich auch irgendwann: „Also, ich verpasse mein ganzes Leben“, aber so im Großen und Ganzen, wenn du Pläne für die Zukunft hast und der Master ist natürlich 'n fantastisches Ziel, das dich auch letztendlich weiterbringt im Leben, da würde ich sagen, machst du fast schon alles richtig, oder?
Mhm. Ja. Ja, äh, das denke ich mir ja auch ganze Zeit. Also ich ich tu's irgendwie, ähm, aus der ja, aus den Ambitionen heraus, ne, wieder ja genau, also wieder also, deswegen überarbeite ich gerade. Das, was du gesagt, zum Beispiel, so mit 1 Stunde zocken, das da sehe ich mich gar nicht zum Beispiel, weil ich bin einfach jemand, der wirklich lange zockt dann gerne, ne, am Stück, ähm, und nicht so ich ich kann einfach nicht so keine Ahnung, 0,5 Stunde mal an
Mhm. Perfekt. Ja. Ja, okay. Mhm. Ja. Dann bist du raus, dann das nervt, ja, verstehe ich. Ja, und dann
Ja, ja, ja. Man will ja wirklich eintauchen so für 'ne Stunde mindestens. Also, ne, für 2, 3 Stunden mindestens, ne?
Ja, klar. Ich meine, was ist 'ne Stunde zocken, ne? Das ist nix. Äh, da da hast du gerade <giggles> da hast du gerade angefangen. Äh, ja, das kann ich verstehen, absolut. Also, da da dieses Hobby haben ja viele, sage ich mal so, ne? Und, äh, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, wie ist das denn mit den Folgen von dem Stress, wenn du jetzt, sage ich mal, sagst, die i Zeit zum Zocken fehlt ja auch zurzeit, weil du halt eben diese Ambitionen hast und diese t äh, tollen Pläne für die Zukunft hast. Ähm, merkst du, dass dieser Stress schon ungesund wird, dass er dass er sich irgendwie anders äh, zum Beispiel Schlafstörungen oder, ähm, Aggressionsprobleme jetzt nicht, dass du super aggressiv bist, aber dass du gereizter wirst. Äh, merkst du, dass da was schon kommt oder bist du noch entspannt, sage ich mal?
Ja, ja. Genau. <giggles> Mhm.